नहीं। मीठा मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे खाने में अ, नॉनवेज बहुत पसंद है, खास तौर से मटन या फिश हुआ। और अ, वेज में भी मुझे नई-नई चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन उसमें फिर ये है कि जैसे रोटियों में मुझे अ, बेसन की रोटी ज़्यादा पसंद है, गेहूँ की तुलना में। और मैं हमेशा नई-नई चीज़ें अ, देखकर भी बनाता हूँ। कई बार कुछ म खाने का मन किया तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कि वो कैसे बनती है और फिर उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, घर पर ही सारा कुछ।
जी, बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए कि बेसन की रोटी किस प्रकार बनती है? क्योंकि बेसन की रोटी तो मैंने नहीं खाई है। हाँ, हालांकि मैंने बेसन का चीला वगैरह खाया है, प्याज-टमाटर डाल के जो चीला तावे पे सेक के बनता है। तो बेसन की रोटी कैसे बनती है? आप ये बताइए।
हाँ। हाँ। देखिए बेसन की केवल सीधे से बेसन की आप रोटी बनाएँगे तो उसको गूँथना बेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसका आटा। अ, इसके लिए क्या करते हैं कि बेसन में थोड़ा-सा अ, गेहूँ का आटा मिला देते हैं या किसी और चीज़ का आटा। जैसे गेहूँ हो गया या जौ हो गया इन चीज़ों का आटा मिला देते हैं।
अच्छा मतलब उसके साथ किसी और चीज़ का आटा मिलाना पड़ता है।
हाँ, हाँ। जिससे उसको गूँथना बेलना आसान हो जाता है, मतलब ऐसे अ, या तो आधा-आधा मिला लेते हैं या 3 भाग बेसन रखते हैं, 1 भाग अ अ, दूसरी चीज का आटा रख लेते हैं। और फिर उसमें आपको जो आपको पसंद है, मतलब आप उसमें अ, हींग घोल के थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल सकते हैं और, हाँ कुटी हुई थोड़ी डाल सकते हैं। और अ, थोड़ा-सा और आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें फिर लहसुन कूट के आप डाल सकते हैं। लहसुन, मिर्च, अदरक हल्का सा कूट के ये सारा आटा मतलब गूथते वक़्त ही सारा कुछ उसमें मिला दीजिए, और बाद में आप उसको बेल कर सेंक लीजिए।
जी, अजवाइन का तड़का जैसा आपने बताया शुरुआत में। जी। तो अ, आप मुझे ये बताइए कि अ, कई बार हमारे घर पे अचानक से बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, तो उनके लिए अगर एक साथ जैसे हम लोग तो घर में नॉर्मली कम लोग रहते हैं, तो अचानक से कुछ ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए जैसे अ, कई बार ये रहता है कि अगर कम लोग हैं तो उसके लिए अगर हम लोग खाना अपने लिए बना रहे हैं तो कम अमाउंट में बन जाता है। देखिए अगर वही चीज़ अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, आप समझ पा रहे होंगे कि अ, जैसे अ, दो 2 लोगों का खाना मतलब 3-4 लोग का खाना बन रहा है तो वो सही बनता है। लेकिन वही पे अगर 10-15 लोग का खाना बनाना होता है तो वहाँ पे अ, थोड़ा-सा जो मेरी आदत है ना वो थोड़ा-सा ये है कि मैं ज़्यादा लोग के लिए नहीं बना पासा नहीं बना पाता हूँ। तो इसको कैसे सुधार कर सकते हैं?
जी। हाँ, हाँ। हाँ।